Alam mo, baka may idea ka, 'no, o mga paraan ka, na alam na puwede mo sa'kin maibahagi. Kasi, medyo, ah, medyo nagkakaroon ako ng motivation at nagkakaroon ng vision, 'no, na, parang gusto ko ng gu um, gusto kong mag-fit ah, mag-exercise. At siyempre sa pag-e-exercise na 'yon, though, parang maliliit na at simple at pang-newbie pa lang 'yong nais ko, 'no. Eh, gusto ko sanang makabuo ng kahit simpleng mga routine, para ma-engage ko 'yong sarili ko at para 'pag na-push ko na 'yong sarili ko na, ah, parang gusto kong mag-gym or parang gusto kong ah, ah, laliman pa 'yong kagustuhan kong maging, ah, physically fit, 'no, eh ah, kakayanin ko na at hindi ako magdadalawang-isip. Pe ah, in context lang, 'no, medyo ano kasi ako, medyo, ah, insecure ako sa shoulder ko kasi, me payat, oo, kasi nga ano, payat ako. So, parang hindi ako nagsusuot ng t-shirt, 'no, ma madalang akong magsuot ng t-shirt, lalo na 'pag aalis ng bahay. So 'pag nasa bahay, ah, nagsusuot ako, 'no, pero 'pag sa work, nagsusuot ako pero, alam mo 'yon, nagpapatong ako lagi ng long sleeve. Kasi oo, kasi nga parang medyo awkward ako tapos parang naiinis ako na 'yong ibang tao sasabihin, "Ang payat mo pala, ang payat mo pala." 'yong kahit, gano'n. So parang, hindi mo i parang akala nila hindi ko alam na payat ako, 'yong gano'n, na ipapaalala pa nila lagi, so, medyo nakakairita 'yong part na 'yon, 'no. Pero, ah, though, mag gusto kong magkaro mag ah, mag-under ng fitness hindi naman dahil lang para ma-satisfy 'yong mga tao, 'no. Pero, alam mo 'yon, parang gusto ko na rin kasi magsuot ng t-shirt, <laughs> kasi naiinitan na ako, oo. At saka pa
Mm. Mm. Hmm, okay. Gano Ah, oo. Mm. <laughs> M Mm. Oo, lalo magsa-summer na next year, 'di ba.
'yong saka feeling ko ano, parang feeling ko, nagbabago na 'yong style ko. Parang, mag na nakaka grow na sa'kin, naggo-grow old na sa'kin 'yong, paglo-long sleeve. So ayun, baka meron kang ano, idea or may mga tips ka na puwede kong gawin para magkaroon ako ng rit ah, ng routine para sa fitness?
Ay, okay. Mm, mm. M Alam mo ang ganda ng perspective mo sa ano, ah, sa sa fitness kasi, ah, kagaya ng sinabi mo kanina gusto mong mag-start ng sport which is totoo 'yun dapat talaga kapag sa fitness journey mag-i-um mag-uumpisa ka muna sa mga maliliit do'n lang muna sa mga kaya mo, do'n muna sa mga ma-e-enjoy mo. Hindi kasi puwedeng bibiglain yung katawan, dahil yan kailangan yan mag-adjust muna mag-acclimate do'n sa bagong habit bagong activities na ino-offer mo sa kanya o tinuturo mo sa katawan mo, ganyan. Pero at the same time ang ga ang ganda rin nung motivation mo na ano, ah, na alam mo 'yun yung ginawa mong power yung mga unnecessary comment ng mga tao sa'yo na, alam mo yung lagi nilang pinapaalala yung mga bagay na alam naman talaga natin, 'di ba, so bakit pa nila kailangan sabihin. So tama 'yun ang ganda ng mindset mo do'n very positive ka do'n na hindi ka na hindi mo siya parang minukmok lang, ngayon gagawa ka na ng paraan para makapag-t-shirt ka na 'di ba. So it's good sign na ando'n talaga yung motivation mo. Pero matanong ko lang dati wala ka talagang kahit anong ano, ah, routine activities or physical activities na ginawa o mayro'n naman kahit papaano?
M Oh. Mm. Mm. Ang physical activity ko lang ay ano, badminton. Pero hindi naman kasi consistent, eh. Alam mo yun parang ano lang, kasual lang, gano'n. Kasi kailanga oo, kasi kailangan sa school, eh. Tapos parang nung nag-college dahil sa PE, gano'n nagka-badminton, pero after no'n kasi wala na. Kasi alam mo hindi naman kasi ako yung fi ano, yung active na person sa mga halimbawa, ayokong mag-hiking gusto ko oo, gusto ko nakaano lang, natutulog, nagbabasa, gano'n. Oo, <chuckles> oo, nakaupo, gano'n lang yung mga bet ko.
Mm. Mm, parang laro-laro lang ba? Mm. Di ka sporty, oo. Okey, <chuckles> mm. Hindi ka pala talaga yung parang outgoing na alam mo yung yung talagang game sa mga physical activities. Pero may mga ganyan naman talagang tao at understandable yun kasi iba-iba tayo ng ano, eh, ng upbringing, iba-iba tayo ng environment so, iba-iba yung mga opportunities na nailatag sa atin nung mga kabataan tayo, kaya yun yung nakasanayan natin. So, ngayon, ah, itong bang, ah, activities or 'tong fitness, ah, routine na gusto mong ma-build gusto mo ba may kasama dito o gusto mo ikaw lang? Saan ka mas komportable?
Mm. Feeling ko mas maging komportable ako kung ano, mag-isa ako. <laughs> Oo, kasi
Okay, bakit? Sige.
wala na 'yong mga kaibigan ko rin naman kasi na close, hindi ko, alam mo 'yon, parang hindi ko sila kapitbahay, so malalayo. Kasi, ang mga close friends ko talaga ay mga college friend, ko, eh. Kasi lumipat na ko, so 'yong mga childhood friend ko hindi ko naman kasama, 'yong workplace naman malayo din sa tinitirhan kong bahay, 'no. So parang, ayoko naman kasi 'yong medyo hassle na, malayo 'yong, halimbawa, 'no, halimbawa na, magji-gym nga ako, pero parang, ayoko naman na sobrang layo ng gym ko do'n sa bahay na tinitirhan ko. Mm. So, parang mas okay sa'kin na mag isa.
Ay okay. Oo, tama. Mm. So, ayun Oo, tama nga naman. May ano nga naman, may logical reasoning ka nga naman do'n sa ano, kung bakit gusto mong mag-isa, hindi lang siya dahil gusto mo lang, 'di ba. Pero ano ba, ah, anong tawag dito, gaano ka katagal 'yong kaya mong ilaan na oras, do'n sa ano, sa routine? Kasi siyempre, gusto nating malaman 'yong ano, 'yong schedule mo. Ah, gusto ma ah, ano ka ba, morning person ka ba, kaya mo ba ng morning mag-ano, magkaro'n ng routine o gusto mo afternoon, after ng mga trabaho mo? Saan mo mas prefer naman?
Eh, ano mga after yun, yung after ng trabaho ko sana mga gabi-gabi. Kasi ano, oo, yung pasok ko si alanganin. So, ang pasok ko'y 12 hanggang 6:00. Pero, ah, since parang may mga need kami na alam mo yum, um, tawag dito, ah, paglalaan para na bayan ah, ma trabaho. So, kahit 12 yung pasok ko pumapasok kami ng mas maaga like 2 hours early like 10 or minsan 9, oo, kasi nga may mga need kaming tapusin at may kailangan namin i-extend. So, kung umaga parang feeling ko malabo pero pagdating ng gabi mga 8:00, mga ganon. Pwede naman ako, mas mainam sa'kin yun.
Hmm. Ah, <chuckles> oo. 10:00, oo. Mm. Ah, okay mas doable sa yung ano, yung gabi. Okey mas a mas okey nga yun. Kasi siyempre 'pag morning nga naman, mas ano gusto nating i-extend yung tulog, 'di ba? At, ah, ito yung sa-suggest ko sa'yo since, ayan, nalaman ko na yung mga gusto mo, yung information na mga binahagi mo sa'kin. Salamat don. So, kung magsu-suggest ako sa'yo since a beginner ka do'n sa ano sa fitness, 'di ba, dun sa routine na gagawin mo, ah, i-enjoy mo lang yung ano yung mga routine na basic lang sa'yo. So, halimbawa brisk walking or yung walking. So, alam mo kasi yung brisk walking, ah, ano yan, ah, nakakatulong yan sa'tin para mas mabuild pa yung yung lower muscles natin. Ah, pero wait lang pala, may itatanong pala ako sa'yo, sorry. Gusto mo ba talaga na mag-gym as in yung magbubuhat talaga?
Oo. Mm. Ano hindi naman kasi ano ang payat ko nga. Hindi ko ano, ah, if baka baka kasi yung gusto mo yung magpa-bulk ako, hindi talaga bulk na bulk yung gusto ko. Ang gusto ko lang malagyan lang ng laman yung shoulder ko. Oo, pero yung magkakaroon ng daga yung mga, ganon. Yung parang nakikita na fitspi oo, oo. Hindi ganong level yung ano, parang feeling ko hindi ko siya personality. <chuckles> Oo yo
Hmm. Mhm. Ah, okey, okey. Ah, hindi naman, hindi naman ganong level. Oo. Oo. Oo naiintindihan ko naman yung ano yung preference mo. Gusto mo slim type lang ganon, 'di ba? Pero yun, dahil nga gusto mong maano rin ma ma-broad yung shoulders mo o ma-develop yung shoulders mo. Kailangan mong magbuhat kahit kaunti. So, para hindi ka na mag-ano, para hindi ka na mag-invest sa mga alam mo yun sa gym, ah, membership ganyan o kung pwede naman kung kaya ng budget mo, puwede kang mag-invest sa gym membership, mag-focus ka sa ano sa upper body mo. Since yun nga yung ano yung gusto mong ma-develop, ah, so sasabayan mo pala yun ng ano, ah, ng protein. Kasi kailangan sa pagbi-build ng muscle para magkaroon ka na kasi ng konting laman, kailangan habang na-exercise ka fini-feed mo rin yung katawan mo ng protein. So, yung mga protein na makukuha natin usually sa chicken breast yan. Pinakamarami sa chicken breast, sa tuna, sa canned tuna, ganyan. Ano yan pwede ka naman mag-research o mag-ano mag-ask sa sa mga, ah, AI websites, ganyan. Kung ano may mga the best na protein source. Pero yung, ah, isa-suggest ko sayo since mas accessible siya, yun nga yung canned tuna, pati yung ano yung chicken breast. Kasi yun yung talagang nagbibigay nagbi-build ng ano ng laman sa katawan natin. Tas puwede rin kung may budget ka magkaroon mag-ano ka mag-protein whey ka o yung parang pro protein shake. Kasi kapag kasi nagbubuhat ka yun nga kailangan fini-feed mo 'yong katawan mo para yun yung i-de-develop niya as muscle. Hindi naman yung sobrang ano, ah, yung sa muscle. So, depende yan sa ano sa kagustuhan mo. So, kung satisfy ka na yun im itui itigil mo na, puwede mo nang i-maintain na lang yun. So, gagawin mo lang yun ng, ah, consistent. So, hindi naman kailangan ano yung 5 days a week. Tatandaan mo rin na kapag nag-gi-gym ka hindi pwedeng dire-diretso, lalo't beginner ka. So, gawin mo halimbawa, ah, Monday mag-gi-gym ako, Tuesday rest day muscle rest 'yan, tapos Wednesday ano ulit, ah, gym, tapos Thursday muscle rest ulit, tapos gano'n lang salitan lang. So, hindi kailangan na araw-araw. Kasi masisira 'yong muscle mo no'n, mapupwersa, mapapagod ka lang baka mamaya tumigil ka lang. So, kailangan niyan ano muna parang introduction part muna tayo sa phase muna tayo na ganon. Tas kung mat matripan mo na, eh, di araw-arawin mo na, araw-arawin mo na siya, kung nakikita mo na talaga na ano nakapag-adjust na yung katawan mo. So, yun yung puwede mong gawin para mas ma-build yung ano, 'yong sa upper body mo. Tapos naman kung sa lower body para ano, ah, mas ano rin siya para maging proportion yung katawan mo, 'di ba? Maglakad ka din, ay mag-walking ka o di kaya mag-treadmill ka. Ayun, kung meron kang budget sa gym or kung meron kang mga equipment sa bahay, yun yung mga pwede mong gawin. Kung wala kang equipment, ayun, mag-walking ka, tapos kung wala ka ring equipment or kung wala ka talagang budget para sa gym, ayun magbuhat ka nong alom alam mo 'yong galon ng tubig. So, mag mag-reps ka lang. So, merong mga tutorial sa YouTube, i-search mo lang yung mga upper body or shoulder workout. Yun yung pwede mong sundin, para meron ka nang guide na hindi ka na alam mo yun, ah, maghahanap pa ng coach. Kasi yan may mga bayad pa yan, eh. So para maiwasan naman natin yung ano yung, excessive na ano pagbabayad, 'di ba? So, ayun puwede kang mag ano mag-self taught, mag-self learn sa ano sa YouTube university, 'di ba? Very accessible naman yon yung ano mga videos diyan na pwede mong sundan at least, ah, ano ka kampante ka na nagagawa mo yung routine na ano na gusto mo at yung walang ano kumbaga hindi ka maco-conscious ba na merong nanonood sayo, 'di ba?
Oo, yung ganun lang. Oh, okey, okey. Hmm. Hmm. Oh, okey. Naka okey. Hmm, okey. Hmm. Hmm, okey okey. Oh, okey. No, oo, oh. Alam mo mainam 'yun, ah, natutuwa ako 'no kasi nabanggit mo yung about pagbubuhat ng galon, tapos yung, ah, siyempre, ah, hindi lang pala kailangan ko ang exercise 'no, so dapat mayro'n din akong min min e-maintain din sa pagkain, specially yung sa protein or yung sinasabi mo na pro ah, protein shake something 'no, na feeling ko ire-research ko rin 'no kasi gusto ko, ah, parang napaka do'n sa mga nai naibahagi mo 'no parang feeling ko, doable naman pala siya 'no kasi parang pine-pressure ko rin yung sarili ko dati about sa pag-gy-gym na, hala parang sobrang ano, sobrang intimiti intimidating ta's parang napakahirap ng process, oo. Tapos ayun nga na siyempre ano, parang medyo kumplikado siya kasi nga parang ang dami palang dapat intindihin or gagawin pero do'n sa nabanggit mo, parang ano naman pala siya 'no, puwede din siya maging beginner friendly 'no. Saka hindi naman pala siya intimidating na part. So alam mo, thank you do'n 'no kasi kahit papaano gumaan-gaan yung loob ko saka parang mas navi-visualize ko 'no yung puwede kong maging first step at para masimulan yung bagong, ah, bagong sistema at bagong routine na puwede kong gawin 'no through fitness. So maraming salamat do'n, ah, kasi, ah, luminaw yung ah luminaw na yung mga plans ko at parang ano, parang ready na rin ako 'no na mag-research research na rin, pumunta sa YouTube University para, para magkaroon ako ng mas malawak na idea so parang sa learning naman at saka sa reading, feeling ko, wala akong magiging problema 'no. So sa practice na lang saka sa consistency yung kailangan ko talagang gawan ng paraan. So thank you so so much 'no. Appreciated ko lahat ng mga nabanggit mo.
Oo. Mm. Hmm, oo. Oo naman. Oo naman. <chuckles> Mhm. Oo. Oo naman, wala 'yun. Basta mag-umpisa ka lang sa ano, sa maliliit muna. Importante 'yun 'wag mong pupuwersahin yung sarili mo, yung katawan mo kasi 'yun nga, kailangan mag-acclimate muna siya, mag-adjust muna yung katawan mo. So ayun, salamat din. Natutuwa naman ako na may goals ka na ganyan. Pagpatuloy mo lang. Eventually, makikita mo yung results. Ayon salamat at paalam.
Hmm. Salamat at paala